อันนี้สุดท้าย แล้ว เนี่ย มันก็ มันก็ไปปรับเปลี่ยนทัศนะคติเขายากอะครับผม ถ้า ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นเนี่ย อ่า อืม ถ้าเราอยู่กับเขาได้ ตลอดอะนะครับผม มันก็คงจะดีนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อ่า ก็หวังว่ากฎหมายเนี่ยมันจะบังคับใช้ได้จริง เพราะว่าตาวิเศษเห็นนะ ใช่ไหมครับผม สองพันบาท อา ทิ้งขยะปรับ ฿2,000 เนี่ย เราก็ยังไม่เห็นใครใช้ได้จริงเลย ใช่ไหมครับผม อือ ครับ
ยากนะ <chuckles> ค่ะ ไปรอเก็บ <chuckles> ค่ะ เออ ค่ะ เออ <chuckles> ค่ะ เออ ค่ะ อือ จริง จริงค่ะ ใช่ จริง ๆ เราว่าสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็ก ๆ อย่างลูก เราเงี้ย ก็สร้างจิตสำนึกไปเลยว่า ขยะเป็นสิ่งที่ไม่โอเค แล้วขยะต้องอยู่ในถังขยะ อะไรอย่างเงี้ย ก็ สร้าง ให้เขา ให้เขารู้สึกว่า เห็นก็ไม่ได้ เห็นก็ต้องเก็บไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเขาโตขึ้นมาเขาจะได้รู้สึกว่า การเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะ มันเป็นสิ่งที่ต้อง ทำ เออ ใช่ ๆ
อืม ครับผม อือ ใช่ครับ โอ้ ครับ ครับ ครับ โอ้โฮ ใช่เลยครับ ครับผม แต่ผมมี มีเรื่อง อา สั้น ๆ จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง ก็คือไอ้ที่ปรับเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผล แต่ว่าผมมีพื้นที่หนึ่งเขียนว่า ถ้าใครทิ้งขยะบริเวณเนี้ยจะขอสาปแช่งนะ เชื่อไหมครับว่าสะอาดเอี่ยมเลยครับผม <chuckles> อ่า ใช่ ๆ ครับผม เคยมีออกข่าวเนาะ ก็เป็นเรื่องอะไรที่ตลก ๆ ดีเหมือนกันนะครับ วัน วันนี้ก็ อา ใช่ครับ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับผมที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ ครับ สวัสดีครับ
อืม ค่ะ เห็น เห็นเหมือนกัน เห็นเหมือนกันค่ะ เออ คนไทยเนี่ยนะ ค่ะ ใช่ ๆ อาจจะได้ผลไง ค่ะ ขอบคุณมาก เช่นกันค่ะ ค่ะ เช่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะ